Y cuéntame, ¿cuál es tu recuerdo culinario favorito de la infancia?
Pues mira, tengo un recuerdo que a lo mejor es muy simple. Pero me me transporta mucho a mi infancia. Tenía una, pues, abuela postiza que nos cuidaba, me cuidaba a mí y cuidaba a varios nietos, eh, cuando los papás trabajaban. Entonces en su casa había como, no sé, siempre éramos como 5 o 6 chamacos, ¿no? Y ella en las tardes siempre, hornea bueno, siempre hacía frijoles de olla. Ella siempre tenía en su casa frijoles de la olla, pero esos frijoles de la olla negros, espesos, que tenían, eh, los guisaba con un poquito de manteca de cerdo, y en las tardes casi siempre iban a la panadería alguna de las tías grandes o de las tías adolescentes que todavía <chuckles> vivían ahí y traían bolillos. El bolillo es un pan que se come en México, que es como un poquito gordito.
Okey. Ujú. Ah, o sea, eran muchos. Ujú. Claro, sí. Mm, sí, sí, sí.
Pero, este, cuando llegaban de la panadería con los bolillos, lo que hacía la abuela era partirlos a la mitad y le sacaba el migajón, o sea, relleno del pan. Entonces quedaba una especie de como si fuera un cono de helado, pero en realidad era un bolillo.
Claro. Una tapa. Ah, okey. Ajá.
Y tengo el recuerdo perfecto de de, o sea, o muy preciso de verla, ca agarrar cada mitad de bolillo ya hueca y agarrar el cucharón de la olla de peltre y llenarnos ese esa mitad de bolillo de frijoles. Unos frijoles negros, deliciosos, espesos, que, wao, o sea, se me hace agua la boca nada más de acordarme. Es una cosa tan simple, pero que nos daba tanto confort en las tardes ahí mientras estábamos esperando que los papás nos fueran a buscar, que la verdad es que, bueno no sé. Yo yo creo que es mi favorito, o sea, el que más me transporta a mi infancia, porque estaba yo muy chiquita y me acuerdo perfecto de eso. Habré tenido como 3, 4 años, imagínate.
Ujú. No, pues sí, ya, este, suena un recuerdo muy lindo. La verdad es que este, sí conozco de los los frijoles y esta parte del bolillo, la verdad, este, sí, es es como ese esa comida, ¿no? Que, que es rápida, pero al mismo tiempo como que te transporta. Y más si me dices que que eran frijolitos de la olla, que que tienen como su su toque especial, no sé si por la misma este, por el mismo peltre por por la misma forma en la que se preparan, como que es un apapacho, ¿no? Entonces, qué lindo que que te recuerde toda esta toda esta parte, y
Ajá. Sí. Ajá. Sí. Era
Sí, te escucho.
Yo creo que es su manera de consentirnos, ¿no? Pero no era lo único que hacía, yo tengo recuerdos de ella cocinando, eh, porque, no sé, a lo mejor era yo más impresionable a esa edad, pero a veces, en vez de estar jugando con los demás, yo me quedaba en la cocina viéndola. Y tengo otro recuerdo también. No sé si te lo pueda compartir.
Cuéntamelo. Sí, por favor.
Mira, esta abuela hacía pasteles. Pero pasteles como antes se hacían, ¿no? De de mantequilla, huevos, nada de harinas preparadas, nada de no, o sea un pastel de la abuela. Entonces ella, eh, hacía pasteles y los rellenaban. En ese entonces tampoco había mucha variedad, pues no existía la Nutella, no existía, eh, ya sabes, y menos en provincia donde yo vivía, ¿no? Era una ciudad muy chica, entonces, realmente, allá los pasteles se rellenaban de mermelada.
Sí, claro. Sí, claro.
O si bien te iba de, por ejemplo, si lo pedías a lo mejor de coco con piña, ¿no? Entonces, era mermelada de piña con coco <chuckles> rallado. Realmente no había mucha opción. Entonces, los rellenaba de mermelada, pero los hacía de merengue de igual del de antes, del de las abuelitas, el de separar las claras de huevo.
Sí. Y batirlas a máxima velocidad y dejarle el espesor.
Exacto, y luego echarles el azúcar. Mira, bien que sabes. ¿A poco no de eso recuerdas un merengue muy bonito? <chuckles> Ya ahorita ya no hacemos, dicen: "Es que la salmonela, es que no sé qué, es que ahora es merengue en polvo o merengue, crema para batir, crema vegetal". ¿No? Qué cosas, ¿no? Yo yo extraño mucho ese merengue tradicional que hacía mi abuela postiza, porque ni siquiera era abuela, no era mamá de mis papás. Pero, pues, era una abuela que nos cuidaba y, este, para mí, pues, en en ese entonces fue mi abuela. Y todo ese recuerdo ajá, o sea, tengo ese recuerdo de de ella de haciendo los pasteles y, sobre todo, el merengue, o sea, de de cuando estaba batiendo el merengue, de cuando le echaba los colorantes, eran 4 nada más. En ese entonces solamente podías conseguir los 4 colorantes, los colores primarios. McCormick, que venían en líquido y ella le echaba las gotitas para que quedara el color a la perfección. Ahora vas a una tienda de repostería y puedes encontrar todos los tonos de verde, todos los tonos de morado, todos los tonos, eh, que que antes necesitabas hacerlo a ojo, ¿no? <chuckles>
Sí, claro, es que Sí. No, y pues es parte de la familia. Ujú. Sí, claro, ahora ya parece que te están presentando una paleta Pantone para ver, per este, colores de de pared.
Exacto: "¿Qué color quieres, no?". Ella se lo echaba así a mano.
Sí, justo. Sí, no, y y la verdad te te creo que era como algo que te embelesaba, ¿no?, y y así tomando como esta estas partes de estos bonitos recuerdos que tienes, eh, me generaron como algunas dudas. Mira, me gustaría saber, ¿tu abuela siempre preparó frijolitos negros o ya ves que hay mucha variedad de frijoles, o era como su su sello?
Sí. Ajá. Era siempre el frijol negro, no sé, el frijol bayo yo lo conocí hasta que, bueno, lo conocía yo cuando viajaba al norte. Yo vivía en el sur, en el sureste de la República Mexicana, entonces ahí la verdad es que el el frijol que más se usa es el negro. Sí encontrabas el frijol pinto y, sobre todo, en la zona de los Tuxtlas, se usa un frijol que es como rojizo
Sí. Sí, claro, sí.
Y más chiquito. Pero mi abuela no, siempre, ella siempre hacía frijol negro y es que antes era toda una experiencia también, o sea, el el el que nos ponía a ayudarle a, ¿cómo se llama?, a expurgarlos, por decirlo de alguna manera, ¿escogerlo?
Sí, sí, este, el limpiarlo con de las piedritas y todo, ¿no?, porque, pues, eran recién
Exacto, entonces ahí nos tenía todos los chamacos en la mesa. <chuckles>
Sí, claro, cómo olvidar esos recuerdos.
Escogiendo los frijoles, sacándoles la basurita, claro, o sea, nos costaba, por supuesto, ese bolillo. <chuckles>
Sí, era era era cobro por era peaje, sí.
Nos lo teníamos que ganar. Claro. <chuckles> Sí, pero bueno, con todo gusto, ¿no?, aparte, ¿qué más íbamos a estar haciendo en las tardes? O sea, porque ella nos cuidaba en las tardes, obviamente, porque
Ujú.
los papás tenían horario completo y, pues, nosotros al salir de la escuela, ¿qué qué íbamos a hacer? Pues nos íbamos con la abuela, que nos cuidaba y y ahí le ayudábamos y todo. Pero, este, aparte de de fíjate, están los frijoles con el bolillo, ¿no?, está ella haciendo pasteles y yo mirándola como mensa porque, como dices, embelesada, porque la verdad es que era fascinante. De hecho, por un tiempo también fui repostera, pero eso, bueno, ya es o o historia de otro costal este
Sí, claro. Bueno, pero, pues, es es parte de esta inspiración, ¿no?, a final de cuentas, uno quiere recrear lo que lo que lo inspira o lo que le genera, eh, una emoción muy intensa, y en tu caso, pues, este bonito recuerdo de tu infancia, que es, pues, recordar a tu abuela haciendo un pastel, quizá, este, preparando algún tipo de de comidita con frijoles negros, este, pues es parte también de de esto, ¿no?
Eh, sí. Lo que vio. Ajá. Sí. Sí, y otra cosa que también me me recuerda mucho a ella es, em
Ujú.
por ejemplo, mi mamá siempre nos alimentó muy bien y siempre nos cuidaba mucho. Entonces, ell en casa en casa, nunca comíamos, eh, tomábamos refrescos. Los refrescos no me l no nos los daba mi mamá, tampoco nos compraba juguitos, no nos compraba de eso. Eh, mi mamá siempre puede hacer aguas frescas. El agua de limón, el agua de naranja, el agua de sandía, el agua de papaya, ¿sabes? Llegábamos a casa de la abuela
De frutas naturales.
que nos cuidaba en las tardes. Y ella a veces, nos hacía Kool-Aid. <chuckles>
Ujú. Ah, okey. Sí, claro.
Entonces ese Kool-Aid, era para mí la gloria, porque yo en casa no lo tomaba, ¿sabes? Y tengo también muchos recuerdos de estar viéndola, cuando lo hacía en la olla de peltre. Porque ella cre pues muchos de sus utensilios eran de peltre. Antes era antes se usaba mucho y aparte, eh, yo creo que también para que nosotros no le rompiéramos los vasos de vidrio, nos daba en pocillitos.
Sí, claro, aparte es es muy versátil, ¿no? Porque, pues, es este barrito que, pues, viene de la tierra y, pues, si se rompe, regresa a sus raíces
Pero, este. <laughs> Ajá, también, pero, pues, no, o sea, a lo mejor era, eh, pues también comodidad de ella, no sé, el caso es que ella agarraba una olla de peltre también, y el agua, y luego le echaba el el sobrecito de Kool-Aid y agarraba y lo movía con una cuchara de peltre. Entonces yo tengo muy, si yo cierro los ojos, yo puedo recordar claramente el olor del polvito golpeando con el agua y en el, o sea, y lo en el aire, eh, mm, del de la uva, de la fresa, del Kool-Aid. Y mientras tanto, mientras estoy sintiendo ese aroma, estoy oyendo la cuchara de peltre golpear con la olla de peltre, dándole vueltas cuando ella el lo movía. Ese recuerdo
Ujú. Claro. Ujú. Mm, como cuando lo se rasca, ¿no?
Sí.
Vaya, qué qué bonitos recuerdos me me estás platicando. La verdad es que, este, suenan bastante maravillosos. Y, por lo general, ¿este este tipo de comidas también las pedías como en fiestas o algo así, de que dijeras, este: "Es mi cumpleaños y me gustaría un pastel como los que hace mi abuela", o algo ¿por las, por la situación?
Pues ella nos los hacía, la verdad es que sí, eh, fui afortunada porque sí los tuve, eh, sin necesidad de pedírselos, ya nada más me preguntaba: "¿De qué lo quieres el relleno?". Y yo: "No, pues, de fresa", o de así, ¿no? De durazno, no sé. Pero
Um, qué bien. Ujú.
No, este, bueno, fuera de los pasteles, no, o sea, en realidad eran cosas muy sencillas, como te explico, el que nos diera Kool-Aid, o el que nos diera un bolillo de p como de merienda, o sea, era algo muy sencillo que, pues, no, o sea, ya, por ejemplo, de mi abuela paterna, ya tengo otros recuerdos, o sea, ya tengo otros, eh, otras memorias de otros platillos que ella hacía, que me llevé hasta la adolescencia, ¿no?, que que, que me transportaban de otra manera. Pero yo creo que lo los que te elegí compartir hoy fueron porque de verdad estaba yo muy pequeña, o sea, para tener, no sé, 3, 4 años, 5, no sé, la verdad, estaba yo muy, muy chiquita y y y se me quedaron muy, muy grabados, la verdad.
Ujú. Sí, sí, sí suena así, la verdad sí suena como un recuerdo muy lindo esto esto que que compartes. Y cuéntame, este, tú tienes, me contabas que, pues, este, tuviste un tiempo haciendo repostería. ¿Tú todavía realizas este, como este tipo de comidas o a tu estilo, claro está? Que que todavía como que te transportan a ese tiempo o o recetas que a lo mejor tu abuela u otro familiar, que también, o comidas que te remonten a esos tiempos, ¿las las realizas de manera cotidiana?
Ajá. Sí, mira, la verdad es que este me di cuando me cuando me dio por la repostería, yo estaba igual, todavía niña. Ya con esta abuela ya no teníamos contacto porque ella se fue a otra ciudad. Pues te digo, no era abuela, no era mamá de mis papás, ¿no? O sea, ni de mi mamá ni de mi papá. Entonces no no no tenía yo mucho contacto con ella, pero a mí sí me dio por la repostería y mi abuela paterna fue la que me consecuentó todo. O sea, ella me compró moldes, me compró charolas para hornear, me compraba todo. Al principio, por ser muy pequeña, sí empecé con los con los, eh, pasteles de caja, ¿no? Pues es lo más fácil. Ay, pues sí, un pastel de caja. Ya te sientes repostera. <chuckles> Pero pero ya cuando fui más grande
Okey. Sí, claro. Vaya. Ujú. Sí, claro. Sí, claro. <chuckles>
y ya pude empezar a hacer, experimentar, a prender el horno yo sola y esto, como que me hice mucho la la mentalidad de decir: "A ver, o sea, yo nunca, ¿para qué voy a usar un pastel de caja o un betún de caja o de bote si yo sé hacer esto?". Sí, así como lo hacía mi abuela, eh, se puede empezar desde cero y es más rico. Yo, la verdad, un pastel que yo voy a una fiesta y me dan un pastel de caja o un pastel de que tiene, o sea, que sabe artificial. No me gusta tanto. No, la verdad es que no. Por eso hay muchas pastelerías que no me gustan, porque yo digo: "No, es que ¿por qué, por por optimizar sus procesos, a lo mejor, eh, venden algo que no es natural?". Y es muy rara la pastelería que ahora te venda un pastel hecho desde cero, muy rara.
Sí, claro. Sí, claro. Que es como muy comercial. Sí, tienes mucha razón, no no no lo había percibido de esa manera, pero ti sí tienes un mucho tiene mucho sentido esto que comentas.
Sí, por eso, de hecho, una de mis pe reposteras favoritas, este, ya cuando ahora, bueno, porque después, eh, ya dejé de hacer yo pasteles más que para mi casa, ¿no?, pero u uno de los que más me gustaban cuando yo era repostera y tenía mi cumpleaños, yo no me hacía mi pastel, porque yo decía: "Ay, pero, ¿por qué voy a trabajar en mi, <chuckles> en mi cumpleaños?". claro entonces a la única que yo que que, o sea, que me gustaba su pastel que yo se lo pedía era la mamá de una amiga que yo sé que que los hacía así tal cual, o sea, de mantequilla con, este, harina, huevo, leche
Sí, claro. Sí, por supuesto, ¿por qué me voy a autorregalar, no? <chuckles> Okey.
y el merengue era un merengue de azúcar, o sea, de clara de huevo y azúcar. Ella las pasteurizaba las claras, ¿no?, yambién porque tenía un restaurante y por el tema de la salmonela, lo que tú quieras, ya no se puede así tal cual, pero, este, pero era un merengue, merengue. Y este, me lo merezco.
Ujú. Sí, era un proceso ya más más a más apegado a lo normal.
Exacto, como debe ser un merengue. <chuckles>
Ay, qué qué rico, y y pues sí, digo, creo que tiene mucho sentido que le digas, pero entonces, ¿y esta amiga tuya la conociste en la escuela o o, pues, cómo, en esta parte en la que?
No, fíjate que la conocí en un trabajo y resultó que, bueno, ella trabajaba conmigo en otra cosa, nada que ver con la repostería y su mamá tenía un restaurante y ella hace esos pasteles ahí para el restaurante, pero también se lo puedes pedir por fuera y yo era la más feliz.
Sí, claro. Sí, por supuesto.
Sí.
Oh, no, qué increíble. La verdad es que, que todo esto que me que me cuentas, la verdad, me da, me me resulta como muy muy lindo. Es es son experiencias muy lindas, la verdad. Sí, un antojo de pastel, es correcto. Y, pues, te agradezco muchísimo por esta charla, la verdad, fue muy divertida y muy enriquecedora.
¿Y no te dio hambre? ¿Un antojo de pastel? <chuckles> Okey. Gracias a ti por escucharme, que estés muy bien. Hasta pronto.
Igualmente, hasta pronto.